À, tê lúc đó thì, ờ, mình mình ờ, mẹ mình có đem lên trên, à, trên, à, chỗ mình á, mấy cái bánh ở quê á. Đó.
Ờ, được á.
À, xong là mình thấy là thay vì mình ăn một mình thì bây giờ sẵn cái dịp mà có cái cái bánh này này, bánh từ quê lên á. Đó, thì mình, gọi là đúng. <laughs> Mình mon men, mình me me đi lại, xong rồi hạ mình xuống rồi: "Ăn cái bánh đi rồi làm việc tiếp." <laughs>
Mời. Đấy. <laughs> Hạ mình xuống, mời cái. <laughs> Ờ. <laughs> Vậy thì, à, cái thái độ của bạn ấy, à, lúc đó cũng có xuống nước một xíu nào hông? Hay là vẫn giữ thái độ nguyên vậy bạn?
Ừm. Lúc lúc này thì, gọi là, cái mặt cũng giãn giãn ra rồi. <laughs>
Ờ, cũng đỡ nha. <laughs> Còn chấp nhận được.
<laughs> Ừ. Ờ, mình cũng thấy là bạn đó cũng giãn giãn ra rồi, sau đó thì vài ngày sau đó thì mình, ờ, có hẹn bạn đó ra để nói chuyện nữa. Ừm.
Ờ, đằng này thì hổng có sếp nè.
Đúng, lần này hổng có sếp mà cũng hông có ai hết, chỉ có mình với bạn đó thôi. Ừm. Ừm.
Đồng ý, cái không gian, ừ, cái thời gian, địa điểm cũng rất là quan trọng khi mà giải quyết mâu thuẫn đúng hông bạn?
Khi mình đi quán cà phê á bạn. <laughs>
Ô kê. <laughs> Nhưng mà ít nhất là không có những người quen này kia, đúng hông bạn? Đấy, không gian như vậy cũng hợp lý rồi, đó.
Mình đi quán cà phê. Rõ ràng, mà mà quan trọng nữa nó quán nó đông á, cho nên là cũng dễ có gì mình chạy. <laughs>
Vậy hả? <laughs> <laughs> Trời ơi! <laughs> Ô kê <laughs>
<laughs> Ừ. Nói chung là cũng đập ra an toàn của mình nữa. <laughs> Chưa nhẹ hơn.
Òa! Mình hiểu. <laughs>